المفروض ما هي ممكن تكون بقى غيّرت رقمها وغيّرت الفيس، وأنا ما عَنديش فكرة وطبعًا هي عشان إحنا أديلنا كتير ما اتكلّمناش، ما جاش على بالها مثلًا إن هي تفكّر تبعت لي الحساب الجديد أو كده، فأنا برضو بالتمس لها العذر، بس يعني هل هي مثلًا توقّعِت إن أنا ممكن أنساها فمش هتفكّر إن أنا هاحتاج إن أنا أكلّمها أو كده؟ مش عارفة بصراحة، بس هي المهم إن هي تكون بخير، ده أهم حاجة بالنسبة لي يعني.
إمم. لا، لا، لا، لأ، لأ. آه، طبعًا أهم حاجة إن هي تكون بخير، و وعايزاكي طيّب لو لو تعرَفي مثلًا، آمم حساب أبوها، حساب أخوها، لو ما فيهاش إحراج بالنسبة لِك، ممكن تدخُلي تسأليهم عليها، آمم يعني، حتّى حساب مثلًا مامتها لو عَندها حساب على فيسبوك أو حاجة، ممكن تدخُلي تكلّميها، آه تقلِّبي كده في حسابها القديم تشوفي آخر آخر منشور منزّلاه كان إمتى.
للأسف ما أعرَفش أي أنا ممكن أدخُل أحاول أبحث. المشكلة غريبة فعلًا إن حسابها اتشال من قدّامي، أنا مش لاقياه خالص، نهائيًا، ولا لاقية الرسايل اللي كانت بيننا القديمة، كلّ حاجة اتشالت من قدّامي، أنا ما أعرفش إزاي!
أصلًا! الحساب اتحذف أصلًا.
اتحذف نهائيًا واتحذف كمان الchat القديم اللي ما بيني وما بينها مش موجود، يعني ما فيش صفحة chat ما بيني وبينها، ما فيش اسمها، يعني أ أحاول أدوّر بكُل الأسماء مش لاقياها، ففعلا مستغربة أساسًا بقيت حاسة إن في حاجة غريبة يعني، آآ وأبحث أقول طَب أنا يمكن كاتبة الاسم غلط لإنّي اتعوّدت إنّي يكون الاسم قدّامي، ما فيش نهائيًا، مش ما فيش أثَر، بس أنا ممكن أبحث بأسامي أخواتها جايز لو حاطّين صُوَرهم أو كده زي ما أنتِ قُلتِ، آآ أعرف يعني إن أنا أتواصل وكده، فهاجرّب الحكاية دي بجد يعني يمكن شوية الدنيا تظبُط، بس يعني ربنا يستر بقى ما يكونش في حاجة بالنسبة لها حصَلت ولا حاجة.
الله، الله، الله، ليه كده؟ امم. بالضبط أيوَه، بالضبط. إمم. لا، لأ، إن شاء الله ربنا يستر وما يكونش في أي حاجة، تكون بس يعني طَفرة كده حصَلت في حياتها خلّتها تغيّر رقمها، أو تغيّر الحساب بس هي إن شاء الله بخير و وكويسة وما فيش معاها أي حاجة، إن شاء الله تكون حياتها أحسن، وزي ما قُلت لِك ممكن تبحثي بقى بأسماء ناس أنتِ كنتِ تشوفيهم عَندها، أو كنتِ ت بتاع ده أو حتّى تسألي ناس صحابِك، ام تدوّري كده يعني تتعبي شوية في حتّة البحث دي، إن شاء الله هتلاقي لها أثَر، و وربنا يطمّنِك عليها طبعًا و
أكيد آه، هو عارفة الموضوع ده أساسًا خلّاني فعلًا قعَدت بقى أكلّم أصحابي التانيين عشان أتطمّن عليهم زي ما أنتِ قُلتِ كده وكلّمتهم بقى، وت وصاحبتي التانية القريّبة خالص دي كلّمتها بصراحة وردّت عليَّ فاتطمّنت بقى إن الباقيين كويسين يعني، فبجد أنا مبسوطة جدًا يعني إن أنا اتكلّمت معاكِ وفضفضت معاكِ لإن فعلًا الموضوع كان خانقني جدًا، وكنت حاسّة فيه يعني بذنب كبير، بس لمّا اتكلّمت معاكِ كده أدّيتيني أمل برضه إن ممكن لو أنا د قعَدت أدوّر على حسابات أخواتها ومامتها، ممكن يعني ألاقي إيه خيط يوصّلني ليها فهاسعى في الموضوع ده على طول حالًا بقى، آآ وهاشوف إيه اللي هيحصَل، فبجد شكرًا كتير ليكِ إن أنت سمَعتيني وادّيتيني كمان نصايح جميلة جدًا، تسلمي، شكرًا ليكِ.
لأ، طَب ده شيء جميل والله، كويس. ال العفو على إيه، أنا معاكِ في أي وقت، وإن شاء الله ربنا يطمّنِك عليها، وإن شاء الله تبقى كويسة وترجّعوا تاني صحابكم، وترجَعوا تاني الشبَكة كلّها مع بعض.
آمين.